อ๋อ
อา คุณ ผู้หญิงเนาะ อืม ก็รู้สึกเลยว่า
แล้วยังไงต่อครับเนี่ย อ๋อ ก็ เนี่ย <chuckles>
นีม พี่คนนั้นดีดกีตาร์ ร้องเพลง แบบว่าเท่จังเลย อย่างงี้
อืม เราก็เลยแบบว่าขอออกไปเดินให้เขาเห็นหน่อยแล้วกัน อย่างงี้ใช่ไหม ครับ? <chuckles>
อา อ อา มัน มันเป็นแรงจูงใจนิดหนึ่งในการเดิน ก็ ก็เมื่อก่อนอะจะเป็นแบบอยู่บ้านเลยนะ ติดบ้านไม่ค่อยไปไหน เดี๋ยวเนี้ยพอเป็น แม่บอกว่า "ไปซื้อนั้นให้หน่อยตรงปากซอย" เราก็จะ อา อา อาสา อาสาไปซื้อให้ เดี๋ยวเราไปซื้อให้เอง
อืม นิด <chuckles> อืม อืม หาเรื่องออกบ้าน <chuckles>
หาเรื่องออกจากบ้าน เพื่อ เพื่อแบบเฉียดไปสักนิดหนึ่ง ไม่ ไม่ได้เจอก็แบบว่า เออ ให้ ให้เฉียด ๆ ไป อะไรอย่างนี้ค่ะ แบบ
อืม อ๋อ <chuckles>
เป็นแบบเดินอะไรอย่างงี้ เออ มันก็มีโมเมนต์ประมาณนั้น ค่ะ เออ
อ๋อ มันเป็นอย่างงี้ อันนี้อยากรู้นิดหนึ่งครับว่า แบบว่าเวลาที่โดนใช้ออกไปซื้อของเนี่ย อา มันก็จะมี อ่า สมมติว่าร้าน ร้าน ร้านที่ต้องไปซื้อของเนี่ยมันอยู่ทางนี้เนาะ แต่ว่า เอ๊ย บ้านเขาอาจจะไม่ได้อยู่ทางนี้ แต่มันก็ มันก็ผ่านได้เนี่ย เราแบบว่าเป็นอย่างงั้นหรือเปล่าครับ? <chuckles>
โอ๊ย มันจำเป็นค่ะ ยังไงก็แล้วแต่ จะร้านอยู่ตรงไหน มันจำเป็นต้องผ่านทางนั้น มันจำเป็นก่อนเลย ค่ะ ผ่าน จะจำเป็นด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ แต่มันต้องจำเป็นผ่านค่ะ มันต้องผ่านทางนั้นค่ะ อ่า เดินไปกับซื้อของ อะไรเสร็จ พอเดินกลับมาก็จะแบบมีการชะเง้อ อะไรนิดหนึ่งค่ะ แล้วถ้าเกิดวันไหนเป็นจังหวะที่แบบพี่ชายเขาก็อยู่กับเพื่อนตรงนั้น ก็ เขาก็จะเรียกเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะเข้าไป เออ แล้วก็จะไปนั่งคุยกับเขา แล้วก็จะเหมือนทุก ทุกที คือครั้งแรกที่เราเห็นก็คือเขาเล่นกีตาร์ แล้วเราก็ร้องเพลง อย่างเงี้ย มันดูเท่ดี เราก็จะขอให้เขาเล่นกีตาร์ ร้องเพลง ให้เราฟัง อืม ค่ะ
อ๋อ โอเค <chuckles> อืม อา อืม อืม อุ๊ย เหมือน โอ้โฮ อันนี้สมัยเมื่อกี่ปีแล้วครับเนี่ย?